Evet, evet. Sanki bir şeyi unuttun, ben hemen tatlı yiyelim birazcık, ağzımızın tadı yerine gelsin <chuckles>
Hıı. Hı hı. Evet, kesinlikle gerçekten. Hani, uzun zamandır aslında ben de tuzlu sevdiğimi söyledim ama uzun zamandır tuzlu bir şey yemediğimi aslında fark ettim. Konuştukça mesela en basitinden bir çubuk kraker bile aslında tuzlu diye geçiyor benim gözümde. Onu bile yemediğimi fark edince bir canım çekti ama, hani, tatlıyı yine birazcık erişebiliyorum. Hani, kruvasan olur wa waffle olur, bunlarla yapılabiliyor.
Evet.
Hani, bir de yurt dışında marketlerde satıldığını görünce ben bayağı şaşırmıştım aslında. Hani, sadece waffle'ın o pişmiş alt tarafı s satılıyor. Evet. O güzel bir şey.
Evet aslında. <chuckles> Evet, evet yani birazcık da evet, ne neyin, eee, etrafımızda n n neye erişimimizin olduğuyla alakası var, yani, benim burada gittiğim marketlerde atıyorum, eee, 50 çeşit tuzlu seçenek varsa 100 çeşit tatlı seçenek var. Doğal olarak ister istemez, eee, gidip, eee, diyorum ki kendi kendime, sağlıksız bir şey yiyeceksem cips yemek yerine en azından gideyim
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Değil mi? Kesinlikle yap I hı. Hı hı.
İ tatlı yediğimi bana hissettirecek bir şey alabilirim. Zaten sağlıksızsa ve o, hani, de içimi bayıyor dediniz, ya, daha önceden, ben böyle ne kadar tatlı, o kadar iyi gibi geliyor bana <chuckles>
Değil mi? Evet. A Hı hı. Evet. Evet. E he. Aslında evet o güzel bakış açısı i iyi dediniz.
Ama yine de Evet, yine de tabii sağlık açısından, ikisini de aşırıya kaçırmak hiç iyi bir f seçenek değil, yani, ben bunları diyorum ama hayatımı böyle yaşamıyorum. Çünkü s gerçekten çok <giggles> çünkü sonu gelmiyor. Tatlı, sürekli tatlı yiyince sonu gelmiyor yani.
Yani. Hı hı. Kesinlikle kesinlikle. <chuckles> Tabii tabii canım, ya, muhakkak. Hı hı. Evet, değil mi? Yani, bununla ömür geçmez açıkçası. Çünkü mesela tatlı yediğimizin ertesi günü, kendimizi daha bir, eee, şişmiş hissediyoruz veya tuz yediğimizde çok susuyoruz açıkçası. Gece boyu susuyorum ben ve, hani, demek ki vücudum aslında bir şeyi dengelemeye çalıştığını fark ediyorum. Onda bunu yapmaya gerek yok bence açıkçası. Hı hı. Onun için biraz.
Evet. Evet, çok doğru. Evet, bu şekilde ekstrem
Hı hı.